อืม อันนี้พอเข้า ใจ ได้เลยครับผม อันนี้ ผม ผมว่าก็ดีแล้วครับที่เรายังรู้ตัวเองนะว่า เราสามารถทำอะไรได้บ้าง เนาะ อันนี้ เนาะ สิ่งที่อยากจะแนะนำจริง จริง ครับ ถ้าเกิด ว่า รู้สึกเหงาจริง ๆ เรารู้สึก ไม่ ไหว จริง ๆ เนี่ยเนาะ แล้วก็เหมือนกับแบบ โอ้โฮ อยากหา อะไร ทำ
ค่ะ ค่ะ อืม
อันหนึ่งที่เรา ยังสามารถ ทำมันได้อยู่เนี่ย ก็ลองทำเลยเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย หรือไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรครับ เพราะว่ามัน มันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนาะ เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ให้ตัวเองเนี่ยมันแบบมัน มัน มันแย่กว่าเนี้ย มันอาจจะทำให้ชีวิตเรามันแย่ลงได้อะ เออ อัน อันนี้ที่อยากจะแนะนำ ก็คือ ลอง ลองหาอะไรที่มัน อืม มัน มัน มันดีกับตัวเองอะเนาะ อย่างเช่น แบบ อือ การทำงานเนี่ย คิดว่าก็ดีนะครับ อาจจะเป็นงานง่าย ๆ ไหม? งานที่แบบไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเนาะ อย่างเช่น แบบ ถ้า ถ้าแบบ เรื่องภาษาเนี่ย ก็จะมีงานทำพวกแปลเอกสาร อะไรประมาณนี้ ใช่ไหม หรือว่า บางครั้งเรา ก็เอางานอดิเรกของเรานี่แหละครับมาเป็นงาน งานประจำได้ หรือว่าหารายได้เล็กน้อย ๆ แบบ กุ๊บกิ๊บ ๆ เนาะ อย่างเช่น เย็บปักถัก ร้อยเนี่ย อ่า ถ้าเราทำ ได้ถึง ระดับหนึ่งเนี่ย มันก็สามารถนำไปทำเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้เนาะ อันนี้อาจจะต้องสอบถามนิดหนึ่ง แล้วโดย ปกติแล้วเนี่ย เรายังรู้สึกอยากทำงานอยู่ไหม? หรือว่าตอนนี้ก็คือ ก็ ก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องทำก็ได้ แต่แค่เหมือนอยากหากิจกรรมอะครับผม
ค่ะ อืม ได้ ค่ะ อืม อ๋อ ใช่ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ คือ คืออย่างงี้ค่ะ ตอนที่เราเกษียณมาใหม่ ๆ อะ เรารู้สึกสบายใจมากนะคะ ก็คือแบบ ดีใจ เลยที่ไม่ต้อง ตื่นเช้า ไม่ต้องแบกรับภาระแบบ เอ่อ ในที่ทำงานที่มันแบบบางครั้งมันก็เจอสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยถูกใจ อะไรเงี้ยเนาะ ก็เครียดก็กดดัน พอวันแรกที่ไม่ได้ทำงานเนี่ย ก็คือแบบยิ้ม ร่าเลยนะ คิดว่า โอ้ ฉันจะทำอะไรก็ฉันก็จะได้ทำตามใจไม่ต้องคอยดูสีหน้าใครแล้ว อะไรเงี้ย แต่พอมันผ่าน ผ่าน ไปเนาะ เราก็แบบรู้สึกมันโหวงหวงขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่า เอ่อ ถ้า ถ้าได้ทำงานอีกอะมันก็น่าจะดี เพราะการที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย รู้สึกแบบนอกจากเหงาว่างเปล่าแล้ว ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าด้วยอะค่ะ อืม
อือ อือ อือ